Nè, có cái chương trình truyền hình nào mà nó gắn liền với tuổi thơ của bạn đó mà bạn nhớ nhất tới giờ này hông?
Ừm, có chứ, bạn ơi. Đợt đó đó là mình cũng hay coi á, là cái chương trình mà "Đường lên đỉnh Olympia" đó bạn.
Ừm. À, chương trình đó là cũng hổng mấy tuổi thơ lắm, cũng lớn lớn chút rồi, phải không? Tuổi cài trâm, phải hông? À.
Ờ. Ờ, đúng rồi, chính xác, chính xác. Nói chung là cũng có kiến thức này kia nên mình thích lắm.
Lúc ừm À, lúc mà bạn coi đó, lúc đó khoảng khoảng mấy tuổi?
Ờ, mình nhớ chắc cũng cũng ơ, nói chung là chuyển giao một xíu á bạn, tầm lớp 7 á bạn. Ờ, đúng rồi.
Mười mấy. Ờ, rồi, cái, thường thường coi cái đó là coi lúc nào? Coi trước khi học, sau khi học, ờ, cuối tuần mới coi hay là trước khi đi coi?
À. À, bình thường á ha, là mình sẽ coi vào dịp cuối tuần á, bạn ơi. Tại trong tuần cũng học á, nên cũng không có thời gian cho lắm á. Ờ.
Vậy hả? Ờ, nè, mà tại sao thích nhất chương trình đó? Có rất nhiều chương trình tuổi thơ mà giải trí vui nhộn này kia nữa, cái này nó hơi <laughs> căng não mà tại sao thích nó? Ừm.
<laughs> Ờ, đúng rồi bạn. Kiểu như là mình thích cái sự thông minh của những cái học sinh chơi đó bạn. Ừ, mình cảm thấy ngưỡng mộ lắm tại vì mình học hông được tốt cho lắm á bạn, kiểu như vậy.
À há. <laughs> À, nhưng mà tại vì bạn thấy người ta hay ho, cái, bạn theo dõi, nhưng mà, ờ, theo dõi hay ho vậy chứ có học hỏi được cái gì hông, rồi có tiến bộ từ cái chuyện họ ừ, coi cái đó hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. À, cũng có chứ, bạn. Tại vì mình thấy á, là có những cái kiến thức nó cũng là những cái môn mà mình cũng đang học luôn mà. Cái là nhiều khi á, mình có biết được những cái kiến thức mới nè, mình cũng học hỏi theo. Ừm.
À. Có lý. À, có nghĩa là trong lúc mình cũng đang học c c c cặp cặp, ừm, cỡ với người ta vậy đó, rồi vừa coi vừa học nó dễ nhớ. À, nè, mà bạn có nghi ngờ là mấy bạn đó s sao mà xuất sắc dữ quá hông? Chắc có gạo bài trước này kia, có được b b b b bí mật trước, ơ, bật mí trước khi lên sóng này kia hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi. Chính xác, chính xác luôn. Ừm. À. Ờ, thì lâu lâu cũng có nghi ngờ xíu đó nhưng mà mình nghĩ chắc là do mấy bạn đó là, kiểu, cũng có cái tố chất là học giỏi rồi, rồi còn siêng năng nữa bạn. Đó, nên là chắc chắn là sẽ có những cái, ơ, ừm, màn trình diễn, ơ, thi ấn tượng như vậy thôi.
À há. Ừm. Ừm. À há, tại vì thấy trơn tru, ơ, kêu bằng là tuyệt vời quá thì nhiều người người ta nói: "Chắc cái này có gạo tủ, có bài tủ", bạn riêng bạn thì bạn tin tưởng, cái này là người thiệt việc thiệt. Ừm. Rồi, cái nguyên cái nội dung chương trình đó đó, thường thường nó kéo dài bao nhiêu lâu?
Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi. Ồ, chắc cũng lâu á bạn ơi, chắc mình nhớ là mình, ờ, nhiều khi cũng hổng coi hết nữa bạn. Ờ, mình coi những cái vòng mình thấy nó hay hay cái là mình bật ngang cái mình coi ngang vậy đó bạn, chắc là mình coi tầm một tiếng á là chán rồi.
Ừm. Yeah. À, vậy đó hả? Mà nó c nó cao hơn 1 tiếng, nó dài hơn 1 tiếng hả?
Ừm. <tsk> Ừ, tầm tầm đó đó bạn ơi, mình nhớ vậy á, cũng coi lâu quá rồi. <chuckles> Ừm.
Ờ. Ờ, mà một cái lần như vậy đó là nó phát bao nhiêu, ừm, mấy tuần, mấy tháng mới xong?
À, thường á là tới cái mùa đó là có đó bạn ơi, mà mình nghĩ chắc là năm nào cũng có á. Đúng rồi, hừ nó vậy á. Ờ.
À. À, một năm có một mùa, một mùa chắc kéo dài cả tháng, rồi bạn có theo dõi từ đầu chí cuối hết tháng hông?
Ừm. Đúng rồi. Hông bạn ơi, kiểu như, lúc đó là mình thích cái là mình vô mình coi à, có thì mình coi hôi à, lúc đó, kiểu như, mình cũng hổng có, ừ, hổng có phải là cố định thời gian đâu.
Tùy hứng. Ừm. À, tùy hứng ha. Ờ, phim bộ nhiều tập là, coi như là, phải theo dõi suốt, ơ, sát sao, <laughs> còn cái này thì khô khan. À, nhưng mà à, nhớ nó nhưng mà nhớ nhất cái gì á? Bạn giờ bạn nếu mà nói về cái chương trình đó bạn nhớ mở đầu có nó có cái gì, rồi có cái ấn tượng nào, logo gì, chủ đề, nhạc nhúng của nó làm sao, rồi có cái câu thoại nào thuộc lòng hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Đúng đúng, mà cái này thì nó cũng phân theo, ừm, ừm, đúng rồi, vòng thi thôi mà. Ô kê, ô kê. Ừm. Câu thoại chắc hông đâu, bạn ơi. Tại vì nó nhiều kiến thức lắm mà nó tùm lum môn hết trơn á. Toán, lý, hóa, văn, anh, địa lý gì cũng láng hết trơn á, bạn ơi. Ừ, mà cái ấn tượng của mình á, là những cái câu hỏi đó rất là khó luôn, kiểu như là, bạn phải áp lực thời gian trả lời nhanh, càng nhanh càng tốt á bạn. Đó, nên là mình rất là thích cái sự, gọi là, ờ, nhanh như vậy luôn.
Ừm hứm. Đầy đủ ha, ờ, phong phú. Ừm. À! À, tức là ấn tượng ở cái câu trả lời, chứ câu hỏi thì cái người hỏi người ta đặt ra quá dễ rồi, ừ, đúng hông? Người ta soạn, ờ. À, cái người mà trả lời mới ghê gớm á, á, trong vòng bao nhiêu nốt nhạc mà r trả lời trúng bóc này kia, cái đó mới ấn tượng ha. Nè, có cái câu trả lời nào mà đến giờ bạn bạn nói ấn tượng cái bạn nhớ câu trả lời: "Trời ơi, sao thông minh mà hay dữ vậy!" hông?
Ừm. <laughs> Ừ, thì bởi vậy. Ừm, đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, chính xác luôn, bạn ơi. <tsk> Ờ, mình cũng không có nhớ đó, bạn ơi. Tại vì nhiều câu hay quá nên là mình cũng, kiểu, hổng có ấn tượng một cái câu nào nó rõ ràng hết. Nhưng mà mình rất là thích một cái vòng mà là Tăng tốc á bạn, kiểu như là câu hỏi độ khó cực kỳ cao luôn, rồi cần là tính toán nhanh nè bạn. Đúng rồi, mà tổng hợp kiến thức nữa nên là rất là khó luôn.
Ừm. Rồi. À há. Hồi hộp. À! Rồi. Bây giờ không có nhớ được cái câu nào hay nhưng mà bạn có nhớ được cái quán quân nào mà trong vòng rất là nhiều mùa bạn coi, cái quán quân nào mà ấn tượng nhất hông?
Ừ. À, mình nhớ đợt có một cái bạn quán quân nhưng mà có một cái, gọi là, drama về bạn đó luôn. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đó thì mình đúng rồi hàng năm á ừm, đúng rồi hàng năm
<laughs> Nhớ rồi. Đúng rồi, cái bạn đó nổi tiếng mà, ờ, nhớ nhớ nhớ nhờ cái scandal hay là nhớ nhờ cái vụ bạn đó học giỏi mà mà thi đậu quán quân. <laughs>
<laughs> Thì tại scandal mới nhớ đó bạn ơi, chứ quán quân thì nhiều nhiều bạn giỏi quá mà, thì nó cũng giống nhau hết nên mình cũng hông có ấn tượng lắm á bạn. Ừ, đúng rồi.
À. Đúng rồi, na ná nhau. Đúng nè. Ai mà leo lên được cái cái đỉnh đó thì cũng giỏi cỡ nhau mà, đúng hông? Cho nên là chắc có chắc có ấn tượng sâu sắc là nhờ cái scandal đó đó. <laughs>
Đúng, đúng, chính xác. Đúng, đúng, chính xác luôn, bạn ơi. Nói chung là nó có sự đặc biệt hơn những cái bạn khác á. Đó, nên là mình mới là nhớ thôi.
Ừm. Rồi, bây giờ á, thường thường bạn coi chương trình đó bạn coi với ai? Coi với bạn bè mình hay coi với anh chị em trong nhà, hay ba mẹ?
À, đợt đó mình coi có một mình à, bạn ơi, tại vì đâu có ai rảnh chung với mình đâu, với lại mình ở nhà có một mình á, kiểu, kiểu như vậy nên mình cũng chán chán mới coi như vậy.
Ừm. Ngoan, ở nhà mà coi mấy cái chương trình hữu ích vậy ba mẹ bạn cũng yên lòng nè. Mà thường thường ờ, có cái kỷ niệm nào vui khi choi cái chương trình này hông? Thí dụ như, a, thí dụ bạn coi cái, bạn nghe câu hỏi cái bạn thử bạn trả lời trước có được hay không vậy đó, có khi nào trả lời trúng hông à, có khi nào trật lất không?
Ờ. <laughs> Ờ. À. Ê, cái này chưa bao giờ trúng luôn. Ê, luôn á nha! Ừ, tại vì, kiểu, câu hỏi nó khó quá mà kiến thức là nó, kiểu, ừ, nó cũng rộng rộng á bạn và mình thì, kiểu như, cũng phải suy nghĩ rất là lâu mà nghĩ hổng có ra. Ừ, bởi vậy mình mới nể bạn á, bạn nói vậy nè bạn.
<giggles> Wow! Khó. À. Ờ, vậy là coi như một cái kỷ niệm chung chung đó là tui chưa bao giờ tui đoán đúng hết, rồi cái đó cũng kỷ niệm đó chứ. <laughs> Rồi, bây giờ có cái kỷ niệm nào bất ngờ hay là á k vui, hay là c cái câu trả lời nào bất ngờ mà, ừm, bạn coi cái chương trình đó cái bạn nhớ hông?
Đúng, chính xác. Đúng rồi, nhưng mà có. Ừm. À. Thật ra á mình nhớ là mình thích cái vụ là cái vòng nguyệt quế đó bạn, nên là đợt đó là mình cũng sao ta? Mình cũng bày trò lắm, mình làm cái vòng nguyệt quế cái mình đội chơi vậy thôi, kiểu như, coi cảm giác như nào thôi, chứ mình đâu đoán đúng đâu.
Trời ơi! <laughs>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
Thì bởi vậy. Ừm, ừm, ừm, đó. Đúng, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi bạn, kiểu như, tự làm rồi tự, ơ, đeo luôn chứ đâu có trả lời đúng gì đâu.
Ờ, mà cái đó nó hồn nhiên, ngây thơ mà nó ý nghĩa, theo bạn cái ý nghĩa của cái việc làm đó giờ bạn nhìn lại bạn thấy cái ý nghĩa đó làm sao nè?
À, cái ý nghĩa là thứ nhất á là cái vòng nguyệt quế đó cũng như là một cái minh chứng là nó là mình đã dành thời gian, mình coi những cái chương trình bổ ích đó bạn. Ừ, chứ hông có phải là coi những cái chương trình mà nó, ơ, vô bổ h kiểu như vậy đó. Nên là mình rất là thích kỷ niệm đó luôn.
<laughs> Ờ há. Ừm, có lý. Và bây giờ thí dụ nha, bây giờ tưởng tượng nha, con cháu của bạn sau này có nó coi cái chương trình nào mà hữu ích vậy cái nó cũng làm giống y chang bạn vậy. Thì lúc bạn nhìn cái hành động của nó đó, bạn có cái cảm giác sao? Bạn nghĩ gì?
Ừ, ừ, ừ. Ừm. À. À, đầu tiên á ha, mình sẽ rất là hoài niệm về cái tuổi thơ của mình ha, là hồi xưa mình cũng làm những cái trò như vậy, là cũng bày trò ha. Rồi cái thứ hai nữa thì mình thấy nó cũng bình thường thôi bạn, tại vì con nít mà, nếu mà có được những cái, ơ, gọi là, cái ý thức này, mà coi những cái chương trình mà có kiến thức như vậy là mình rất là ủng hộ luôn.
Ưm. Rồi. Ừm. Yeah. À, đúng rồi, nếu mà r ở cái vai trò phụ huynh mà con cái xem những cái chương trình hữu ích, mà nó lại có cảm hứng, nó lại làm theo, nó bắt chước này kia là thấy con mình đang h hướng vô những cái điều tốt đẹp, thì phụ huynh phải vui vẻ rồi. Đó, ờ, còn hơn là nhiều khi nó hổng thích thú cái mình bắt nó coi, nó hông thèm coi mà nó coi ba cái chuyện chơi game, điện tử này kia ha! Ừm.
Ừm. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, thì đó, bởi vậy, đúng rồi, nghĩa còn khó chịu ngược lại với mình nữa chứ bộ.
Đúng, vậy nên là cái kỷ niệm mà bạn coi cái chương trình đó cũng là một cái kỷ niệm rất đẹp của tuổi thơ. Có nghĩa là hồn nhiên, chịu khó học hỏi, rồi cũng có bắt trước, <laughs> cái bắt chước ờ, bắt chước nó mới vui đó. Nè, bạn có bao giờ vô kể chuyện với bạn bè, hay là trong trường, hay là bạn bè ngoài đời, ngoài cuộc sống đó là, à, tui coi cái đó tui thích vậy vậy đó, có trao đổi với bạn bè về cái chương trình này hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác luôn, ừm. Đồng ý, đồng ý, ừ. Đó, đó, đó A. A, có nha bạn ơi, tại vì trong cái chương trình nó có những cái câu hỏi rất là ngắn nha bạn, mà, kiểu, nó ấn tượng với mình á. Đó, chứ đừng có câu mấy tính toán thì mình hổng có nhớ đâu. Ơ, mà cái câu ví dụ như là lịch sử, địa lý nè bạn, nó cũng gần gũi một xíu á, cái là mình cũng vô mình đố lại mấy bạn mình chứ bộ.
Ừm. À. Ừm hứm. Rồi. Ờ. Ờ, à, đô đố lại, à, mà hễ đứa nào nó có coi thì nó nói trúng. <laughs>
Ừm, đúng, đúng, đúng. À, cũng có chứ bạn. Thì có mấy bạn nào cũng học giỏi nè, rồi, kiểu như á, là cũng có tìm hiểu là, kiểu, yêu thích á bạn, với cũng có tìm hiểu nên là cũng có đoán đúng nha. Cái làm mình cũng hơi hụt hẫng xíu, mình tưởng là có một mình mình biết cái đ đáp án thôi à.
Ừ. Ừm. Yeah. À. À, tức là, bạn đi đố người ta mà người ta không có nói đúng, có nghĩa là người ta không có coi, mà người ta nói đúng có nghĩa là tối hôm qua ta cũng có coi giống bạn đó, có gì đâu.
Ờ. Hông, ờ, hổng phải đâu, bạn đó là có học trước đó rồi, có biết trước đó rồi, tự tìm hiểu á bạn, nói chung là cũng nể á.
<laughs> À! Ờ. À, chứ hông phải là tưởng cũng coi như như vậy cho nên mới biết đáp án rồi vô. <laughs> Vậy cũng vui.
<laughs> Ừ, mình cũng hỏi với bộ bạn, mình cũng hỏi là "Ủa, hôm qua có coi giống mình hông?" Đó, cái bạn đó nói là "hông". Ừm. <smacks lips> Thôi kệ đi, coi như là thành thật đi ha. <laughs>
Đó, thì hổng lẽ người ta nói có. <laughs> <laughs> Thôi, như vậy cũng thấy là một cái chương trình truyền hình mà khi mình coi đó, mình đem mình thách đố lẫn nhau để mình học hỏi, cái đó cũng hay. Ví dụ bạn coi cái bạn biết đáp án, bạn vô bạn đố người ta, cái người ta làm vậy ngược lại, tự nhiên vô tình nó trở thành một cái cái cầu nối để mà học hỏi lẫn nhau. Chứ còn không có cái đó thì nhiều khi không có cảm hứng để học hỏi, nhìn cái cuốn sách lịch sử ngốn hổng vô, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi đó bạn. Ừm, ừm. Ừm. Đúng, đúng, chính xác bạn ơi. Thì bởi, chán. <laughs> Đúng rồi bạn, chán lắm bạn ơi. Ừ, kiểu như, có những cái câu mà nó ngắn lắm, mình có đáp án sẵn ở trong cái chương trình cái mình cũng nhớ luôn, chẳng hạn vậy đó.
Ừm. Yeah, nè, nếu như mà tới cái kỳ mà ôn thi, hay tới cái kỳ thi nào đó ha, cái người ta cũng có cái chương trình kiểu đó lên vậy đó, bạn coi dĩ nhiên bạn sẽ nhớ hơn là bạn học bài từ sách vở, bạn có nghĩ vậy hông?
À! Rồi, rồi. Ừm, cũng có đó, bạn ơi. Nhưng mà đa số mình cảm thấy những cái câu hỏi đó đó bạn, nó quá là khó so với cái trình độ mà mình đang học đi. Nên là mình nghĩ trong cái bài thi chắc cũng hổng có đến độ đâu bạn ơi, đến như vậy chắc mình rớt thiệt á.
Ừm hứm. Ờ. <laughs> Ờ, nó khó vậy để nó thách thức cái cái trí tuệ mà, thách thức cái sự dùi mài kinh sử. À, nhưng mà nói vậy chứ nó hữu ích cái chỗ là thay vì con người ta mà phải học vô sách vở rồi kia như con vẹt, đó, nó đâu có nhớ lâu, nh nhiều khi coi cái chương trình tới giờ coi nhiều khi bạn cẫn vẫn còn nhớ nhiều đáp án, đúng hông nà?
Ờ. Đúng rồi, bởi vậy, ừm. Ừm. Sao, sao? Thì đó, đúng, đúng bạn. Ừm. Ừm, đúng rồi. Cũng có vài cái đáp án mình cũng nhớ đó, với lại những cái câu thì nhiều khi nó cũng dễ hì mình cũng có biết, còn cái câu khó quá thì mình cũng chả biết nữa, bạn ơi.
Ừm. Yeah. À, bạn thấy cái chương trình đó nó hay là nó hay chỗ nào mà nó thu hút bạn dữ vậy?
À, thu hút á là mình thấy á là có nhiều cái vòng thi nè, bạn ơi, là có 4 vòng lận nha. Đầu tiên là khởi động sơ sơ thôi hen, trả lời nhanh trong vòng 60 giây, 3 câu hỏi nà. Đó, kiểu như vậy. Ừm, đúng rồi, kiểu như mình thấy được là mình học hỏi được cái sự bình tĩnh của cái thí sinh đó bạn. Ừ, họ phản xạ nhanh lắm, đúng rồi đó, mặc dù câu hỏi thì nó cũng hóc búa, đúng hông? Đó, cũng học hỏi được nhiều thứ.
Ừm. Chuẩn. Ờ, hấp dẫn đó. Ờ, có lý. Rồi. Ừm. Rồi, nó hay ở cái chỗ là nó có những cái thử thách về thời gian, rồi trí tuệ phải bật lẹ, rồi còn hay chỗ nào nữa? Ừm.
Ừm. Đúng rồi bạn. Ừm, chính xác nha. Ừm, có hay nữa là có một những cái, gọi là, sao ta? Có cái ngôi sao hy vọng đó bạn, để nhân đôi điểm để mà có thể lội ngược dòng nè. Mình cảm thấy nó rất là, sao ta? Ờ, bất ngờ á, đúng rồi, chính xác, ừm, đó, có yếu tố bất ngờ. Ừm, hồi hộp thiệt, đúng rồi.
Á, kịch tính, kịch tính hồi hộp ha. Ờ Ừm, vừa coi vừa hồi hộp. Rồi, cái đó là điểm hay thứ 2, bạn còn cho nó điểm cộng nào nữa hông?
Đó. Đúng rồi. Có chứ bạn. Có một điểm cộng nữa là nhiều thí sinh, đúng hông? Thì mình sẽ dựa vào câu trả lời này kia để mình đoán thử coi là thí sinh nào sẽ là về đích. Đó, cái mình đoán thử, ai dè mình đoán đâu có đúng đâu, bạn ơi, tại vì người ta lội ngược dòng ghê quá à.
Ừm. Ừm. À, bởi vậy nó hồi hộp hơn là coi một trận banh, á, có lý nha. Nếu mà bạn so sánh với mấy cái chương trình thiếu nhi c lúc cùng thời với cái đó đó, ngoài cái "Đường lên đỉnh Olympia" cũng còn nhiều chương trình khác nữa rồi game show này kia kia nọ ha. Bạn so sánh hết mấy chương trình khác đó, bạn thấy cái đặc điểm, cái nổi trội của cái chương trình này, ừm, nó có cái đặc điểm gì mà nó, gọi là, gọi bằng là, điểm cộng hơn tất cả những chương trình kia?
Ờ. Ừm, đúng rồi, đúng rồi bạn. Ừm, ừm. Ô kê, ô kê. Ờ. Ô kê. Ghê nha, điểm cộng á là mình nghĩ là cái nội dung, cái câu hỏi đó bạn rất là được chọn lọc luôn nha, mà rất là đa dạng luôn, kiểu như là, mình hổng thấy nó trùng lại với nhau luôn á bạn ơi. Ừ, nên là mình cảm thấy cái bộ đề này kia á, người ta soạn nó rất là đa dạng luôn.
A, hay ha. Ừm, bây giờ mà có ChatGPT nữa mà làm là còn đa dạng hơn nữa nè, <laughs> đúng hông? Ờ.
<laughs> Đúng rồi nha bạn ơi, chính xác luôn. Mà hổng biết vì sao hồi xưa mình khoái coi mấy cái câu mà có kiến thức ghê lắm nha. Ừ, kiểu như mấy chương trình có kiến thức chẳng hạn như là "Chung sức" chẳng hạn nữa nè. Đó, mình cũng hay coi lắm á.
Ờ. À. Ờ, nếu bạn so sánh thì bạn thấy là những câu hỏi trí tuệ mà sao nó học làm lại hổng lặp lại, đúng hông nà? Rồi, cái đó là một cái điều khiến bạn thu hút. Ờ, cái điều thứ 2, ờ, ngoài cái chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" này có cái chương trình tuổi thơ nào mà bạn thấy cũng trên truyền hình nha, nó cũng giáo dục sư phạm mà nó cũng mở rộng kiến thức vậy nữa hông?
Ừm. Ờ. Ô kê, ô kê. Ừm, đúng. À há. Ừm, có chứ bạn ơi, thì mình mới vừa nói đó là mình có coi chương trình "Chung sức" á bạn. Đó, cái chương trình đó á nha cũng khiến cho mình có kiến thức về cái đời sống xã hội thôi, chứ hổng có phải là quá là đ kiểu như, những cái môn học thì nó cũng hổng phải như vậy.
À há. À, coi như thích cái này hơn là tại vì nó nó đi liền với lại cái môn học trong nhà trường đang học mà coi. À, ờ, cũng là một cái ừm, cũng là một cái cách mà mình học hỏi thêm, mình bổ túc kiến thức ha. Ờ. Rồi, bây giờ ra nh những cái chương trình bây giờ hiện đại, bây giờ bạn lớn lên rồi nè, hiện tại bây giờ, à, mấy cái chương trình truyền hình nà mà cái kiểu mà tuổi thơ, rồi kiểu mà cho con nít học hỏi này kia hữu ích đồ đó, bạn thấy giờ nó làm sao so với lúc đó?
Ừm. Đúng, chính xác. Ờ, nói chung là coi qua coi lại á bạn. Ừ, nói chung là có mấy cái. Ừm. Đúng rồi, chính xác bạn, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ô kê, ô kê. À, bây giờ á thì mình cũng hổng có coi nữa bạn ơi. Mình cảm thấy như á là bây giờ mạng xã hội nó quá là nhiều đi, nên là cái chương trình truyền hình ti vi á nó cũng còn hiếm mà bạn ơi, cũng hổng ai coi nhiều vậy nữa, gi giờ người ta cứ bật YouTube lên người ta coi không à.
À. Bị đúng. Ờ. À, lép vế, thì bạn thấy vậy sao nè? Hay hay dở? À, ờ, được hay mất?
Đúng. À, thì nói chung là mình thấy cái việc mà coi trên YouTube, mạng xã hội này kia đó, thì nó cũng hay đó, tại vì nó có nội dung ngắn gọn nè, kiểu như, bạn coi cũng rất là tiện nữa, ờ, cũng đa dạng nội dung luôn, bạn lựa chọn tha hồ mà lựa luôn, nhưng mà cũng có cái điểm hạn chế nha.
Ừm hứm. Yeah. Cũng đúng. Ừm, hạn chế làm sao nè?
Ừm, là hạn chế á, là bạn sẽ bị nghiện nha, kiểu nội dung nó ngắn quá mà, thì bạn cứ coi đi coi lại, rồi coi những cái mới nữa tiếp diễn hoài luôn bạn, nó đề xuất liên tục mà. Đó, rồi bạn cũng quên thời gian này kia, ảnh hưởng lắm luôn á nha. Ờ, kiểu như cũng coi một mình là chính thôi, cũng hổng coi chung được nhiều á.
À. Ừm hứm. Yeah. Ừm. Nhưng mà những cái, ừm, trên mạng bạn coi đó có cái chương trình nào mà chỉn chu, công phu, nội dung hữu ích, trời, y chang như cái Đường lên đỉnh Opia hông Olympia hông?
Ừm. À. Chưa thấy luôn bạn ơi. Kiểu như mình có lướt lướt nha, nhưng mà mình cũng chưa thấy được cái chương trình nào á, mà nó chỉn chu như vậy luôn. Tại vì bạn biết là trên mạng xã hội á, thì đâu có bằng ở trên ti vi được kiểm duyệt đâu bạn.
Đó. À ha. Ừm. Yeah, nó cũng hổng có được đầu tư công phu nữa ha. À, thành ra bây giờ để có được những chương trình bổ ích cho thế hệ trẻ mà coi đó thì bạn nghĩ làm sao? Cần cái gì?
Ờ, đúng rồi bạn, chính xác, chính xác. Ôi, cái này chắc cũng khó dữ à nghen. Mà mình nghĩ chắc là cũng nên là có cái truyền thống là trên ti vi thôi bạn ơi. Ừ, nhưng mà kiểu như là làm là thời gi lượng ngắn lại một xíu cũng được, à, để cứ thể là khuyến khích cho mọi người xem nhiều hơn. Tại vì bạn biết là thời bây giờ là cũng bận rộn nhiều mà, nên là cũng cần cái gì ngắn ngắn thôi à.
Ừm. Yeah! Ừm hứm. Đúng đó. Ừm, một chương trình mà bạn coi tới lớn mà bạn vẫn nhớ là cái chương trình đó nó có cái ảnh hưởng sâu sắc cỡ nào, à, nó đóng góp cỡ nào ha, cho giới trẻ ha. Ừm, cho nên là phải cần có chứ còn mai một thì uổng quá. Cảm ơn bạn chia chương trình truyền hình tuổi thơ mà bạn yêu m thích rồi bạn nhớ nhất với mình ngày hôm nay nè.
Ừm. Đúng rồi đó, chính xác, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. À, ô kê nha, rồi mình cũng rất là cảm ơn bạn ha, đã hỏi những câu hỏi rất là sâu sắc nè để mình nhớ lại những kỷ niệm của mình ha. Mình chào bạn nha!
Mình rất vui, ừm, bye bye!